Oh, suk susah untuk belajar gitu, ya.
Ajak kerjasama, susah untuk belajar, susah dia kerja. Susah kop lebih, eee, tidak terlalu kooperatiflah gitu. Padahal kalau kita lihat, sih, eee, kalau dari layar kaca kayaknya oke. Eee, nggak sampai ke situ, sih, tapi mungkin agak aktif banget iya, heeh, iya gitu, sih, paling itu, sih, yang ber eee
Oke. Berkebutuhan khusus gitu, ya? Agak aktif, oke. Gimana, tuh? Ketika apa, tuh, yang kejadian itu yang betul-betul bikin kamu kayak sampe sekarang terkesan, tuh, dengan momen itu?
Mhm mhm, dia baru dia baru bangun tidur, aku datang langsung, eee, lompat ke kolam renang karena nggak mau karena nggak mau belaj karena karena nggak mau belajar. <laughs> Maunya gitu. <laughs> Mmm, iya, bener, jadi cuma cuma freeze terus yang kayak, "Aduh gimana, nih, ya?" Gi karena itu kan pertama kali aku ngadepin situasi seperti itu, bingung banget, sih, itu, sih, sampai sekarang nggak nggak terlupakan. Mhm.
Ya, ampun. <laughs> Terus kamu ikut berenang? Oh, enggak, ya. <chuckles> Tapi enggak bawa baju berenang mungkin, ya, waktu itu, ya. <chuckles> <chuckles> <laughs> Nggak kelupaan ya. Tapi, eee berhasil nggak kamu menghadapi klien itu? Eee, atau kamu kayak akhirnya mundur gitu? Karena, kan, ada tantangan tersendiri, ya? Oh, berhasil.
Eee Berhasil. Berhasil, aku, sih, aku inget banget aku bilang sama, eee, muridku itu, <tsk> eee, "Kita sebentar aja, kita sebentar aja, aku janji kita sebentar, kamu mau berenang ya? Ya udah nanti, eee, habis kita belajar kamu berenang aku pulang kita sebentar aja yuk, naik dulu yuk." Gitu, "Aku, kan, udah dateng, aku, eee, naik naik ke sini naik bus, jalan kaki, masa kamu nggas kasihan," gitu, sih. Ed
Oke. Oke. Oke. Mhm. Oh, jadi kamu kayak merayu-rayu gitu, ya, membujuk anak itu, ya.
Iya iya, bener aku bujuk, sih, akhirnya mau tapi
Itu usia usia berapa, sih, wak itu usia anaknya itu?
Udah agak besar, sih, udah kalau kelas 4 SD enggak, kalau kelas 4 SD, tuh, 10 tahun kali, ya, 9 atau 10. Mhm mhm.
SMP? Oh, SD. Oke oke, masih SD ya. Mhm. Tapi akhirnya kamu berhasil, ya, mengambil hati anak didik kamu ini?
Iya, untungnya sukses, sukses, tuh. <laughs>
<laughs> Karena, kan, anak artis, ya, mungkin bayarnya lebih lumayan gitu, ya.
Eee, enggak, sih, karena, kan, memang udah ada udah ada ininya sendi iya, bener bener udah ada nggak tahu itu, sih. <laughs> Gitu.
Oh, enggak, kan, agen. <laughs> Oh, yang penting, intinya kamu berhasil dan sukses gitu, ya, meng me apa namanya oh, sampai selesai.
Mhm. Benar, sampai selesai, menyelesaikan sesi pada hari itu, betul. Menyeselasi dan PR-nya selesai, gitu. Bener. Mhm.
Oke oke. Oke, yang penting itu aja, ya, tujuan misinya tercapai, kamu bisa berhasil dan semuanya senang gitu, ya, oke. <laughs> Oke, kalau gitu makasih banyak, ya, atas obrolannya, senang banget bisa ngobrol sama kamu, mudah-mudahan kita ketemu lagi, ya, di lain kesempatan. Oke, yuk. Iya, sampai jumpa.
Betul banget. Iya. Hmm, mhm. Iya, sama-sama. Sampai jumpa, ya.